Yani, şu an kışlık olanları ektim. Eee, aslında yazdan kalan biraz semizotum var. Semizotu çok, böyle, dayanıklı oluyor. Emm, maydanozum var. Frenk maydanozu kış için biraz daha dayanıklı. Ondan sonra kale lahanam var, eee, böyle, eee, bir yerden bulmuştum. Emm, özel, böyle, mor brokoli tohumu. Eee, özellikle böyle biyoçeşitliliği de çok seviyorum. Eee, sonra turuncu karnabahar var şu an. Eee, kale lahanasının 3 ya da 4 çeşidi, tabii, 4 çeşidi var şu an çıkacak olan. Tere var, roka var, kışlık marul var. Eee, bir de, eee, kara lahana var. <chuckles>
Hı hı. Hı, çok güzel. A, çok güzel. Hı hı. Hı hı. A! İlginç. Hı hı. Hı hı. A! Çok güzel. Pek,i bu kare karnabahar mı dedin, kare lahana mı dedin?
Kale lahanası, kale. Hı hı. kale diye, eee
Kale lahana, nasıl bir şey o? Han yani, nasıl bir şey, n ne farkı ne lahanadan, normal lahanadan?
Hıı. Yani, şöyle, eee, b biraz kara lahanaya benziyor. Hani, bu sarma yapılan var ya, eee, Karadeniz'de, biraz daha ona benziyor. Böyle, hani, çiçek şeklinde üst üste değil de, eee, daha böyle, eee, kara lahanaya benzer bir görünüşte. Eee, çok yüksek antioksidan içeriği var. Böyle, kıvırcık biraz marula da benziyor ama, eee, kış için çok çok dayanıklı çünkü çok, böyle, sert bir yaprak dokusu var. Eee, ama dediğim gibi süper gıda olarak da, eee, geçiyor. Eee, çok yüksek antioksidan içeriyor ve kışın, eee, hani, benim 1'inci tükettiğim salata, eee, bı yeşilliğim diyebilirim.
Hımm. Tamam. Hı hı. Evet. Hı hı. Evet. Anladım. Çok güzel. Peki, çiğden mi yoksa haşlayarak mı salata yapıyorsun? Çok kalın dediğin için. Hı hı.
Evet, çiğden, eee, tüketiliyor ama böyle biraz tuzla, eee, ovmak gerekiyor öncesinde. Tuz ve limonla biraz ovalamak gerekiyor. Bazen onun cipsini de yapıyorum ben biraz, eee, zeytinyağı ve baharatlarla. Kale cipsi, eee, çok da lezzetli oluyor gerçekten, fırında <chuckles> yapıyorum. <chuckles>
Hı hı. Ay! Çok güzel. Hı hı, hı hı. Hıı. <chuckles> Aslında, eee, her şeyiyle, tam anlamıyla bilinçli, iii, bir sebzenin, eee, etinden sütünden faydalanan, eee, çeşitliliği arttırdığın, salatalara eklediğin, gerçekten, eee, çok, eee, sağlıklı yaşam konusunu bahçeliye de artık bahçeciliğe ve mutfağa da getirdiğin bir yerden bakıyorsun. Gerçekten çok keyifli ve çok bilgilendirici bir sohbet oldu. Çok teşekkür ediyorum paylaşımların için.
Evet. Evet. Benim için de çok keyifliydi. Çok çok teşekkürler. Görüşmek üzere.
Yeniden görüşmek üzere.